أكيد طبعًا هاقول لِك، محت م يعني اللي أنتِ بتعمليه دي حاجة كويسة جدًا، جدًا، بس الموضوع هيتضبّط لمّا تنظّمي الوقت، يعني ع حاولي على قد ما تقدري آآ تنظّمي شدة التمرين والراحة خلال الأسبوع بتاعِك، يعني لو بتتمرّني مثلًا بعض التمرينات العنيفة شوية، بد ال زي ما أنتِ قُلتِ في بعض الأحيان أنتِ بتتمرّني رِجل ودي مرّات قليّلة بس ب في بعض الأي المرّات الباقية بتدر بتدرّبي عمومًا آآ تمارين تانية علشان تضبط الfit بتاعِك أكتر، لو التمرين عنيف حاولي على قد ما تقدري تريّحي يوم بعده، الراحة ما بين كلّ تمرينة وتمرينة مهم جدًا، مش لازم تروحي الأسبوع كلّه، مش لازم تروحي الأسبوع كلّه سباحة وgym، حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ آآ ممكن 3 أو 4 أيام في الأسبوع كافيين، ليه؟ علشان ال حتّى ي يحصل الفشل العضلي بتاعِك، أو إن العضلة بتاعتِك يحصل لها الفشل العضلي اللي أنتِ توصلي لدرجة إن أنتِ ال العضلة ب تبدأ تظهر والجسم يبدأ يتضبط، إنما إرهاق، في إرهاق، في إرهاق، راحة يوم راحة بس في الأسبوع أو ما فيش راحة خالص ده هيعمل لِك كده إرهاق طبيعي، م يعني مش طبيعي، لدرجة إن أنتِ ممكن يعني وزنِك ما يتضبطش قد ما أنتِ ممكن تخسّي أساسًا وتوصلي لمستوى أنتِ مش حاباه، فإنِّك تنظّمي شدة التمرين مع الراحة خلال الأسبوع الموضوع ده مهم جدًا، يعني ع يعني جرّبتِ تعمليه قبل كده؟
إمم. اهم. طيب. صح. اهم. إمم. أوكي. صح. لأ، أنت عندك حق الصراحة، يعني لأ أنا للأسف ما جرّبتش أعمله خالص قبل كده، آآ ولكن هي فكرة ممتازة، لإن أنا محتاجة ده، يعني أولًا أنت لفتت نظري لجزئية إن فعلًا ممكن من كتر ما أنا آآ يعني بالعب أو إن أنا ما باوقّفش خالص، والموضوع وصل عندي إن أنا خلاص بقيت يعني مش بابطّل تمامًا، ده ممكن يخلّيني فعلًا أفقد وزن أو إن أنا آآ يأثّر عليَّ بالسلب مش بالإيجاب، أو مش النتيجة اللي أنا أساسًا عايزة أوصل لها، وده بالتالي يعني هيبوّظ لي كلّ الخطة اللي أنا عايزاها، فأنت لفتت نظري الصراحة ل للجزء ده لأ، يعني عندك حق فعلًا فيه. طيب يعني أنا إمم، اهم.
بالضبط. دي حاجة مهم